أنا بصراحة كده عندي مشكلة الفترة الأخيرة ديّة ويعني وحاسس إن هي مشكلة أنا كنت الأوّل مستهيفها وكده، لكن بعد كده حسّيت إن هي قد إيه كبيرة ومأثّرة كمان على حياتي ومودي كمان فكنت عايز آخد كده نصيحتك فيها.
أكيد طبعًا اتفضل أنا موجود عشان أساعدك.
بُصّ هو الفترة الأخيرة كده الواحد يعني كان مُتَّبِع نظام معيّن بقى في التمرين والشغل وال وال والمواعيد كمان بيقعد مع ال مع عيلته وساعات يخرج معاهم بس مع الضغط م من بقى من كل الأطراف بقى من الشغل مثلًا أو من العيلة أو مشاكل شخصيّة الواحد ساعات بي بيقوم جاي راكن التمرين على جنب و و بيفكس بقى وساعات ما بيروحش كمان. يعني بدل ما كنت باروح مثلًا آآ 6 أيّام في الأسبوع وأخد يوم أجازة لأ بقيت أقلل الأيّام خالص ليومين و3 وكمان في حتّى أسابيع ما باروحش أصلًا والّا أعتّب ناحية الGym وحاسس بقى إن ده مأثر عليَّ سواء مثلًا على ثقتي بنفسي بقى و وكمان حتّى يومي باحسه مش متضبط عشان مش باروح الGym والكلام ده كلّه ف فده بيأثر بقى عليَّ وم عامل لي مشكلة كمان في حياتي.
أكيد طبعًا، اللي أنت حاسس بيه طبيعي، بالذات إن أنت حاجة متعوّد عليها، وكانت بتعملها بشكل منتظم، وبشكل كبير وكانت جزء كبير من حياتك، لمّا تبدأ تقل أو تبدأ تحس إن هي ابتدت تختفي بالتدريج من حياتك، ده ممكن يسبب لك ضيق، بالذات إن هي كانت حاجة بتفرحك، كنت بتحب إن هي آآ تعملها وكانت بتدّيك ثقة في نفسك، وكانت محسساك بإن أنت بتعمل حاجة مفيدة؛ فاللي أنت حاسس بيه ده طبيعي جدًا طبعًا إن أنت تبقى متضايق من حاجة زي كده، بس خلّيني أعرف منّك كده الأكتر، أنت جدولك بالنسبة لليوم كلّه بالنسبة لل للشغل والعيلة، زي ما أنت قُلت من شويّة، متقسم إزاي؟ والّا بتمشي مواعيد أ يومك إزاي؟
بُص، هو أنا كنت بصراحة بافضّل آآ أروح الجيم الصبح مثلًا، أو أنزل أتمرّن الصبح أب أوّل ما أصحى على طول، يادوب حتّى أفطر حاجة خفيفة، م ممكن ما أفطرش أصلًا وأقوم جاي رايح التمرين لأن باحس إن هو بينجز معايا في في اليوم وكده، وباحس إن أنا لسّه عندي وقت طويل جدًا لبقية اليوم، وكمان حتّى التمرين ده بيديني طاقة كمان إن أنا أكمل اليوم بتاعي، آآ وبعد كده ممكن بعد التمرين أطلع للشغل، آآ أخلّص شغلي وأروّح بقى البيت، بابقى عندي وقت كتير جدًا فاضي لو عايز أتعلم حاجة أو مهارة، وبالليل بقى ب باقعد مع العيلة براحتي والكلام ده، بس بقى الفترة الأخيرة، زي ما قلت لك يعني، حسّيت إن أنا آآ حتّة اللي أنا باقعد مع العيلة بالليل ديًة أو أقعد مع نفسي كمان بقت تطوّل شويّة، يعني مثلًا ممكن أضيع وقت في خ في خروجات مثلًا مع صحابي وبعد كده أروّح أقعد مع العيلة، فالاقي نفسي باسهر، ف فاكسل أصلًا أصحى الصبح، يادوب باصحى على الشغل فاهمني، ويادوب أنزل، و وباحس إن في الروتين ده بقى متكرر، مش عارف أخرج من ال من الدوامة دي.
مفهوم جدًا طبعًا وممكن يكون حاجة أنت خلاص عشان كنت بتحب تعملها حتّى بتبدأ بها يومك، ودلوقتي بقى الموضوع صعب شويّة بالنسبة للسهر، مأثر عليه. بس خلّيني أعرف برضو منّك أكتر؛ يعني هل أنت مخصص وقت للتمرين اللي هو بتاع الصبح ده إن هو لو أنت تقدر غيرت ميعاد الصبح ده ل بالليل قبل ما تقابل أصحابك، آآ دي حاجة أنت جربتها قبل كده أصلًا والّا أنت ما كنتش بتجرّب الحاجة دي وهو دايمًا ده الميعاد الثابت اللي مناسب ليك الصبح؟
لأ، بصراحة أنا ما جربش قبل كده أروح ال ال الجيم بالليل، آآ باحسّه بيبقى زحمة بقى و وباحس مش ده المود بتاعي اللي أنا أتمرّن فيه، فاهمني؟ آآ، باحس إن أنا ما عنديش طاقة أصلًا أتمرّن، بابقى خلص شغل بقى ويومي كان طويل مثلًا، فبابقى مقريف وباكسل بشكل كبير إن أنا أروح الجيم فما جربش بسرعة الحوار ده، كان كل الفترات بتاعتي اللي أنا باتمرّن فيها يا إما باتمرّن الصبح، آآ قبل الشغل، يا إما أصلًا مش باروح أصلًا. مش عارف بقى هل دي اللي هي المشكلة، والّا أنا ماشي صح والّا إيه؟
تمام جدًا، آآ، أنا فاهم جدًا إن الموضوع ممكن يكون حتّى أنت حاجة أنت مش متعوّد عليها فأنت ما تعرفش نتيجتها كانت ممكن تأثر عليك بسبب إيه. طيّب هو أنت آآ، يعني زي ما أنت قلت كده المانع الرئيسي ليك إن أنت ترجع للتمرين بتاع الصبح، هل هو إن أنت بتسهر بالليل أكتر؟ هل هي دي أكتر المشكلة الكبيرة اللي مأثرة عليك ومانعاك إن أنت تعرف تلتزم التمرين الصبح والّا في حاجة تانية ممكن تبقى هي اللي مانعاك من التمرين الصب
بصراحة يعني هو دي المشكلة الأكبر اللي أنا مثلًا ب بابقى باسهر بك كتير بالليل فما باقدرش أصلًا أقوم الصبح، وكمان في مشكلة تانية؛ اللي هو ال الشغل ساعات في الفترات بقى لمّا الواحد بيبقى عليه ضغط شغل آآ بيكافئ نفسه بأنه هو مثلًا يدّي نفسه إجازة النهارده من التمرين أو ياكل وجبة مفتوحة والكلام ده كلّه، آآ لأن الواحد بي الحاجات دي بتشجع الواحد كده إن هو يشتغل أكتر أو ينتج بسرعة، خاصةً بقى لو هو مضغوط في الشغل أو عليه مثلًا تاسكات كتير، فباحس إن دي برضو مشكلة، فاهمني، إن أنا آآ رابط دايمًا المكافأة بأن أنا ما روحش التمرين، آمم، فمش عارف هل ده عادة سيئة وال وكده؟ آآ، ومش عارف كمان أستبدلها حتّى لو هي عادة سيئة مش عارف أستبدلها لإن دي بتشجعني كده مثلًا إن أنا أشتغل أكتر أو أو مثلًا أدوس على نفسي أوي في الشغل عشان ما روحش تمرين النهارده، فاخد راحة، وبرضو الواحد بيتعب جامد في الشغل فاهمني، فباحس أصلًا لو أنا ضغطت على نفسي وخلصت شغل ورحت تمرين، باحس إن أنا باهلك نفسي وباحس إن أنا مستهلك بشكل كبير جدًا. فاهمني؟
مفهوم طبعًا، وممكن تبقى هي دي فعلًا المعوقات اللي واقفة قدّام إن أنت تبدأ مرّة تانية بشكل منتظم. طيّب، قل لي كده، أنت في أي محاولة حاولتها عشان تعرف ترجع تاني للتمرين والّا أنت لسّه مُ مش عارف تجرّب منين، والّا تبدأ إيه، والّا لك والّا م ما كانش لك أي محاولات في إن أنت ترجع تاني للتمرين؟
هو أنا لسّه والله ما ما عملتش أي حاجة، بس هو اللي أنا حاولت أضبطه هو النوم بتاعي شويّة. آآ، منبهات بقى وإن أنا أقلل الخروجات شويّة، بس بصراحة ال يعني الموضوع صعب جدًا، خاصةً في إن الواحد لسّه برضو صغيّر و وبيخرج وعنده أصلًا مشاوير كتير. يعني أنا باقعد برّه البيت أكتر ما باقعد جوّه، فالواحد مش متحكم في الوقت بتاعه أوي، فاهمني؟ يعني أوقات بارجع البيت بدري مثلًا، الساعة 22:00 21:00 بالليل، وأوقات بتأخر لحد 01:00 02:00، فهو المشكلة في ال في المواعيد بتاعتي مش متضبطة. آآ، أوقات كتيرة مثلًا بيطلع لي حاجات في نص اليوم المفروض أعملها، فاهم؟ فباحس إن دي المشكلة الكبيرة اللي قدّامي، وزي ما قلت لك يعني آآ، هو النوم العامل الأساسي، لو عرفت اضبطه بصراحة حاسس إن أنا آآ، ه هأدي في موضوع التمرين ده وهارجع بشكل كبير.
مفهوم جدًا، كويس إن أنت برضه ابتديت حاولت إن أنت تعرف، وعارف المشكلة جاية منين، كنت بتحاول إن أنت تحاول تحلها بشكل أو بآخر. طيب، قُل لي كده، لو أنت عملت جدول آآ، نوم بالنسبة لَك، هل ده هيبقى متعارض معاه أساسًا اللي هو موضوع الخروجات والوقت اللي أنت بتقضيه مع عيلتك، في إن هم خلاص بقوا متعودين إن أنت بتسهر معاهم؟ يعني لو أنت قلت آآ، عودّتهم أو سألتهم إن أنت ما ينفعش تتأخر مثلًا عن الساعة 22:00 أو الساعة 21:00 بحيث إن أنت عندك شغل الصبح أو حاجة، بدون حتى ذكر التمرين أو أي حاجة، عشان ممكن يقولوا لك، لأ ده التمرين مش مهم الصبح إسهر معانا شوية، بتاع، كده، تفتكر دي حاجة ممكن تضايقهم؟
أكيد طبعًا، ممكن تضايقهم ويعني وخصوصًا إن أنا شخص أصلًا مش باحب مش باح مش باحب المواعيد، مش باحب المواعيد الثابتة اللي هو مثلًا أنا آخري برا الساعة 22:00 أو 23:00 زي ما قلت لَك أنا ممكن ييجي لي مشاوير في وسط اليوم، فما بابقعرش ما بابقاش أعرف أضبطّها أو كده. بس هو فعلًا هي فكرة كويسة، بس هو المشكلة ف ف هيبقى في صحابي بقى وأهلي إن هم هيبدأوا يزعلوا مني، وإن هو أصلًا كانوا متعودين مني أصلًا إن أنا مثلًا باقعد أكتر بالليل معاهم، لإن أنا أصلًا أغلب وقت الصبح لإمّا في الشغل، آمم، لإمّا مثلًا في الكورسات، لإمّا زي ما قلت لَك في التمرين. فهو أصلًا أنا ما بأقعدش معاهم غير بالليل، فكمان ما أقعدش معاهم بالليل، فدي هتبقى مشكلة بصراحة، فحاسس إن أنا هابقى بأزنق نفسي أوي، فمش عارف يعني مع ما أنا حتى أصلًا ما فكرتش أعمل جدول في اليوم. هل تفتكر إن هو هيساعدني إن أنا مثلًا أرتب مواعيدي وأحاول أفضّي وقت كده لبليل حتى، أو مش بالليل أوي زي ما أنت بتقول كده مثلًا قبل الساعة 22:00 عشان ألحق أروّح وكده وأنام؟
إمم. أنت لو حطيت جدول وعارف مواعيدك إيه في الشغل وفي الكورسات وفي كل الحاجات اللي أنت بتعملها، على الأقل هتبقى عارف أنت أنهي وقت تقدر يبقى بالنسبة لك تحط الخروجات فيه، فأنت لو على الأقل عارف بشكل قاطع أنت مواعيدك بتمشي إزاي، هتعرف حتّى تتفق على مواعيد الخروجات أو القعدة أو الحاجات دي في الأوقات المناسبة بإن هي ما تأخركش، دي حاجة؛ حاجة تانية كمان ممكن مش لازم تروح 6 أيّام زي ما كن كنت بتروح مثلًا التمرين 6 أيّام أو كده، أنت ممكن تبدأ بحاجة بسيطة يكفي إن هم إن أنت تروح يومين في الأسبوع كبداية، آآ ومنها إن أنت كده كده ما يعني هم مش مش هتبقى حاسس إن أنت ملزم بالتمرين، والَّا أنت في نفس الوقت ملزم إن أنت تقعد مع خروجات لمد الأسبوع كلّه، أكيد دي برضو حاجة مهلِكة ومستنفِذة ليك، فأنت ما بتبقاش قادر تعمل أي حاجة، فمِن باب التغيير برضو إن أنت ثبِّت على الأقل يومين وابعد عن الـويك إندات عشان هي دي بتبقى أكتر من الخروجات بتبقى فيها أو كده، وخلّي اليومين التمرين دول أيّام في وسط الأسبوع على الأقل حاجة بتبقى آآ من باب التغيير، فأنت بكده بتحاول إن أنت تنظم مواعيدك وفي نفس الوقت ممكن تبدأ بشكل صغيّر، وفي نفس الوقت بتوفر وقت لعيلتك وأصحابك إن أنت تخرج معاهم آآ بشكل متوازن، تفتكر إن دي حاجة ممكن تنفع معاك؟
آه فعلًا. آه فعلًا يعني أفتكِر فعلًا إن فكرة إن أنا أنزل التمرين يومين بس في الأسبوع آآ دي ممكن تساعدني كده وتخ تشجعني أصلًا على الإلتزام أكتر لأن كنت فعلًا ب باحس إن 6 أيّام دي مُهلِكة جدًا، باحس إن أنا عندي ضغط أصلًا لدرجة إن أنا ممكن ما انزلش والّا يوم في الأيّام دي كلّها، يعني بافكر طب لو أنا نزِلت النهارده آمم هيبقى لسّه فاضل لّي 5 أيّام، آآ فالفكرة دي فعلًا كانت ضغط عليَّ أوي، أما بقى فكرة إن أنا أنزل يومين بس دي هتبقى حلوة، وكمان هتساعدني ألتزم واضبط كمان صحّتي على مدار الأسبوع، آمم على الأقل مثلًا لو أنا بانزل الgym يومين في الأسبوع فاحاول أنا أحافظ بقى على صحتي أكتر وآكل أكْل healthy مثلًا والكلام ده، لكن أحسن من أنا ما انزلش خالص يعني والَّا أنت إيه رأيك؟
ده أكيد طبعًا وكمان هي بداية إن أنت تبدأ تبدأ تحُط مواعيد، ممكن تبقى أنت مش عارف تحُط مواعيد دلوقتي أو أنت ما بتحبش تلتزم بجدول زي ما أنت قُلت. فهي مجرد يومين في الأسبوع مش هيبقى الضغطة كبيرة اللي هي الساعة بتاعة التمرين الصبح اللي قبل الشغل في يومين، مش هتعمل لك أزمة أوي في جدولك لحد ما أنت تعرف تضبط جدول وتعرف تضبط مواعيد وترتب كورساتك آآ حُط حتى جدول على التلاجة، حُط فيه كل المواعيد المهمة م سواء شغل أو أي حاجة، فعلى الأقل تبقى ت شايف الفراغات فين وتبقى دي الأوقات اللي أنت بتخرج فيها من غير ما تأثر على التمرين بشكل أو بآخر. ممكن دي حاجة برضه إن هي تساعدك إن أنت تع حُط تصور لليوم من غير ما تحس إن هو التزام، وفي نفس الوقت حاجة ب أنت بتعدّي عليها رايح جاي قُدّام التلاجة فأنت أكيد بتشوفها كده، آه، ده أنا النهارده فاضي، ده أنا النهارده ما عنديش حاجة، ده ممكن التلات الجاي أعمل مش عارف إيه، فممكن حاجة من الحاجات دي تساعدك إن أنت لمّا حد يتفق معاك على نزولة أو حاجة تبقى أنت على الأقل ع مُتخيّل الفراغات فين من غير ما تأثر على نومك.
امم. بالضبط آه، عندك حق، بصراحة فكرة إن أنا أعمل جدول على التلاجة دي بصراحة جديدة عليَّ، ما جربتهاش قبل كده يعني، كنت فعلًا ب باجرب ساعات أعمل على التليفون بس التليفون بصراحة باشوف إن هو بيضّيع وقت فأوقات كتير أصلًا مش بامسكه أو مش باخُش على التطبيق ده وبانساه أصلًا. ففعلًا فكرة إن أنا أعمل جدول كده وأحُطه قدامي طول الوقت، بحيث أنا أبقى مرتِب دماغي وعارف أوقاتي الفاضية إمتى و وهابقى مشغول إمتى، دي فعلًا فكرة كويسة وبصراحة ممتازة وهابقى أجربها إن شاء الله وبصراحة باشكرك جدًا يعني على النصايح دي كلّها ساعدتني بشكل كبير يعني.
أنا موجود طبعًا في أي وقت.